Ouais, je voudrais te parler de, hem, d'un sujet qui me, hem, qui me pose problème en fait au quotidien. Je suis littéralement fatigué, épuisé, heu heu, bah j'ai des enfants si tu veux en bas âge, c'est voilà, c'est c'est éreintant au quotidien et et voilà je perds du coup, heu, bah ma motivation pour beaucoup de choses. Je perds, heu, ma concentration, enfin voilà j'aimerais te parler de tout ça du coup.
<coughs> Ah mince, dis moi. Ah oui, OK. Mmh mh. D'accord, ouais. Ouais OK, est-ce que et ça fait combien de temps que tu as que tu as des enfants? En tout cas que tu as du du un problème de fatigue, heu, lié à tes enfants?
Heu, ma fille a 6 ans. Donc heu, dans son cas, ça va à peu près. Heu, je parle du sommeil hein là pour le coup, parce qu'après il y a d'autres, heu, il y a des à côtés. Heu, pour le sommeil, elle, ça va à peu près, mon fils, lui, a 2 ans
D'accord. Ouais. Ouais, ouais. <chuckles> OK bien sûr, ouais. D'accord OK.
donc finalement, si tu veux, ça fait, heu, ça fait pas 6 ans non-stop que c'est compliqué, mais presque quoi.
Mmh mh. Ouais, je comprends, OK et heu, et avec ton fils enfin, avec ta fille ça a commencé à s'améliorer à quel âge, heu, au niveau du sommeil?
Heu, je pense qu'elle, heu, f peut-être autour de ses, allez 3 ans, heu, je pense que vers ses 3 ans et quelques, ça devait à commencer ça à commencer à aller mieux.
Mmh, ouais. Ouais, peut-être avec la rentrée à l'école, ça la fatigue aussi et puis le soir, elle a plus besoin de dormir.
Oui, il y avait de ça, je pense. Donc on a eu un petit une petite année de de battement où heu, en tout cas sur le sommeil, ça allait et puis après, beh mon fils est arrivé et là, de nouveau, heu
N Oui, OK. <chuckles> Ouais.
de nouveau, beh de la c'est devenu, heu, compliqué. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que ma fille faisait ses nuits, quand même.
D'accord. Ah, OK et comment ça se fait qu'à ce à cette époque-là tu tu étais déjà fatigué?
Mmh, bah là, c'était plus le côté un peu, heu, déjà la nouveauté d'avoir un enfant donc heu, ne pas vraiment connaître, heu, bah ce rôle hein de de parent. Hem, elle faisait ses nuits mais se levait tôt par contre.
Ouais, bien sûr. Mmh mh. Ouais. D'accord, ouais.
Donc heu, il y avait de ça et et puis après bon, bah s'occuper d'un enfant, c'est quand même pas rien. Moi je suis resté à la maison pendant pendant un moment, c'est moi qui c'est moi qui m'en suis occupé. Heu, voilà donc tu avais aussi une, heu, une fatigue, heu, psychologique. Tu tu sais par rapport à oui, c'est ça clairement oui. Entre, heu, beh les tâches ménagères finalement, heu, qui vont s'accumuler, le fait de s'occuper de, heu, heu, de ma petite et puis en fait d'avoir, heu, bah au quotidien, tu sais c'est pas c'est pas évident quand même psychologiquement. Quand tu as des crises, des pleurs, quand tu comprends pas vraiment une situation, ou autre, au quotidien c'est voilà c'est complexe.
Bien sûr, ouais. D'accord, ouais. Mmh mh. Ouais du non-stop, un peu, hein? Mmh mh. Ouais, non, je comprends tout à fait hein. Ouais, c'est c'est vraiment non-stop et puis, heu, c'est, heu, une une forme de vigilance, heu, constante quoi. Faut toujours être, heu, sur le qui-vive donc heu, ouais ça ça m'étonne pas que que que tu aies une forme d'épuisement, heu, à cause de tout ça hein.
Tout à fait oui, exactement tu as raison, c'est c'est exactement ça.
Et heu heu heu, en ce moment, c'est une fatigue qui est vraiment constante, heu, dans le sens où heu du lever au coucher, heu, tu es tu as la même intensité de fatigue, ou tu as, quand même, des pics, heu, à certains moments de la journée, où ça va moins bien que que d'autres?
Heu, alors, disons qu'en fait, avec mon fils, là, c'est c'est autre chose, lui, déjà, toutes les nuits, il se réveille.
D'accord.
Il a 2 ans donc heu, enfin 2 ans passés même. Heu, normalement ça se ça commence un petit peu à se réguler dans son cas non c'est t vraiment toutes les nuits, heu, ça peut être à 02:00,, 03:00,, 04:00 du matin peu importe. Enfin, peu importe, si ça importe beaucoup mais heu, voilà c'est c'est quelque chose de très très complexe. Et, beh lui il va se se se réveiller généralement parce qu'il veut un biberon. Heu, normalement les biberons, heu, on est censés que les les réduire, voire carrément les les les arrêter, heu, pour ses 3 ans à peu près. Heu
Mmh mh. D'accord. Ouais, OK. <laughs> OK, ouais. Je comprends. Ouais. D'accord, ouais. Ouais, OK, ouais, c'est à 3 ans qu'on passe à la nourriture, heu, n «normale» entre guillemets.
Alors là, il y a est déjà, hein, dans dans la nourriture, heu, dans le, heu, comment dire? Heu, je sais plus comment on appelle ça, mais l'alimentation, heu, générale en tout cas, hem, donc il mange de tout, mais il faut quand même garder cet apport de de dans le lait, hem, dans le donc c'est pas le lait maternel, hein, c'est du lait, heu, artificiel, mais heu, il y a des apports, heu, des valeurs un petit peu énergétiques, heu, spécifiques dont le bébé a besoin. Heu. Mais voilà les ré les la la quantité de biberons journalières est réduite, heu, jusqu'à être complètement sevré finalement.
Heu, oui, OK. D'accord. Moui. Mmh mh. D'accord. D'accord. OK.
Et beh lui quand même, heu, il a toujours son biberon du matin et en fait, heu, on n on fait tout pour qu'il le prenne à la même heure pour pour que justement il ait son rythme. Mais heu, voilà lui il en démord pas, toutes les nuits il le veut, en plein milieu de la nuit et c'est des crises, c'est des énervements donc beh, on dort pas et et on cède pas non plus parce que sinon c'est c'est un cercle vicieux.
Ouais. OK. Mmh mh. Ouais c'est ce que j'allais demander. La nuit du coup vous cédez pas du tout vous ne lui donnez jamais, heu, le le biberon?
Non, non, non. Au début on l'a fait, pendant quelques temps, bah à force tu sais de qu'il crie qu'on dorme pas qu'on s'én qu'on s'épuise, qu'on s'énerve.
Oui. Mmh mh. Ouais d'é d'épuisement quoi, tu finis par lâcher hein.
C'est ça, et là non, ça fait beh, ça fait un petit moment, quand même, qu'on a qu'on a arrêté de de de céder à ses, heu, à ses énervements, à ses à ses crises, et à ses demandes, mais il y a pas d'amélioration.
Mmh mh. OK. D'accord. Ouais, non mais je comprends ça ça a l'air éreintant comme, heu, comme situation. Est ce que vous avez, heu, mis une place en place une espèce de routine quand tu, heu heu, pendant la nuit, quand il se réveille?
Mmh pas vraiment, pas vraiment. Moi, c'est vrai que je j'ai un je suis pas méchant, mais j'ai un tempérament assez impulsif et je vais essayer au début, tu sais, de le raisonner, de le calmer et en fait je peux même pas lui parler. C'est il hurle par-dessus, heu, par-dessus moi
Mmh mh. Ah oui, waouh.
et en fait, heu, il arrive un moment où moi c c'est ça c'est voila, c'est impulsif. J'ai une ben ça ça m'énerve en fait et je voilà je je réagis en fonction, hein, forcément donc heu, heu, ça peut être heu
Ouais. Ouais, tu fais quoi? Tu t'énerves, heu, tu tu cries, heu, toi aussi?
Ça peut, je ça peut m'arriver, je je change de pièce. Je, heu, je vais le prendre avec moi, je vais aller dehors pour lui montrer que c'est la nuit. Enfin ça f voilà d d des des réactions, heu, des réactions pas forcément, heu en plus, je suis pas dans la violence, je ne le tape pas ni quoi que ce soit. Mais heu, mais voilà, j'ai des réactions finalement j'ai le réveil bah j'ai pas un bon réveil disons quoi je je suis pas ouais ou pas quelqu'un du milieu de la nuit disons
Mmh. Ouais, OK, ouais. Ouais, non bien sûr, bien sûr. Oui, je comprends, ouais. Tu es pas quelqu'un du matin. <chuckles> Ouais, bien sûr, ouais. OK.
mais heu, mais voilà c'est c'est c'est c'est pas évident et puis, heu, bon il y a cette fatigue là, mais après, lui, le matin, heu, une fois qu'on que tout le monde est vraiment levé, c'est une pile électrique.
Mmh mh. Ouais, il est à fond. Ouais, OK, ouais.
Voilà, et c'est ça toute la journée après.
Ouais, c'est fou, mais alors qu'il fait des nuits fragmentées, il arrive quand même à à tenir. Il fait il fait des siestes, heu, la journée?
Heu, oui, il fait, heu, une grosse sieste l'après-midi, heu, environ 2 heures généralement.
OK. D'accord OK. Et
Et Oui, pardon, je t'en prie.
Ouais, non, c'est c'est qu et c'est quelque chose de normal à cet âge-là de faire, heu, de faire 2 heures de sieste? Heu, tu penses pas que vous pourriez, peut-être, heu, réduire un petit peu la sieste, heu, pour qu'il soit plus fatigué le soir?
Alors, heu, s que c'est quelque chose auquel j'ai on on a pensé. Mais, heu, sur la durée, heu, totale d'une sieste, j je pourrais pas te dire, heu, quelle est la normalité. Par contre, ce qui est certain, c'est que, oui, c'est encore très, très, heu, important pour lui de de faire des siestes, heu, à son âge. Du coup, c'est un peu délicat de de de l'enlever finalement, et même dans certains cas, ça peut empirer le le phénomène en fait.
Mmh mh. D'accord. Ouais. Mmh mh. Ah, oui. D'accord, ouais. Oui, comme quand tu es fatigué et que tu arrives pas à trouver le sommeil, parce que, heu, tu es tellement épuisé, heu
Exactement, c'est exactement ça, oui.
D'accord, OK, je com je comprends je comprends, et, heu, est-ce que, heu, pour la nuit alors, ça s ce serait, peut-être, un exercice difficile, parce que toi-même, tu es épuisé, heu, mais, est-ce que vous avez essayé de lui lire des histoires? Parce que c'est quelque chose qui est, heu, qui est quand même très apaisant, à priori, pour les enfants. Heu, c'est quelque chose qui les calme, qui les aide à à redescendre un petit peu en pression. Heu, est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé?
Non, lire une histoire en plein mi a a avant d'aller le coucher, on va, tous les soirs, lire une histoire, heu, aux 2 hein, à ma fille et à mon fils. Heu, on prend quand même, heu, un bon moment pour les coucher. Voilà, pour, heu, qu'ils soient dans un environnement sain, qu'ils soient qu'ils se sentent apaisés, qu'ils se sentent accompagnés et tout ça. Heu, mais, c'est vrai que, non, heu, au au réveil, heu, nocturne, moi, c'est j'ai a alors ça ça pourrait être une option, c'est pas une mauvaise idée, peut-être que tu as mais, heu, honnêtement, je me vois pas du tout, heu, retrouver mon calme, ma concentration et prendre le temps d'aller lire une histoire. Non, c'est vrai que c'est pas quelque chose que que j'ai envisagé.
Ouais. OK. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, parce que tu penses, qu'il sera pas réceptif, heu, il est tellement en train d'hurler, heu, que que que voilà, tu penses qu'il t'écoutera même pas, heu, lire l'histoire?
Ah, oui, oui, clairement, clairement, il y a de ça. Après, heu Enfin, c'est c'est pas c'est pas si bête ce que tu dis, et et maintenant, ça me ça me fait penser à quelque chose. Alors, non, c'est vrai que j'ai jamais, heu, lit u lu une histoire, hem, à à ces moments-là, mais c'est vrai que j'ai déjà inventé des histoires sur le moment. Tu sais, enfin, j quelque chose qui me passait c'est c'est et tu sais voilà, histoire de vraiment essayer de d'avoir une voix, heu, s alors, c'est pas tout le temps, hein. Oui, exactement, c'est pas tout le temps, hein. Il y a des moments où je je suis trop, heu, trop en colère pour, heu, pour y arriver, mais il y a des moments où je vais en passer par là, et des fois ça peut marcher, des fois non. En fait, vraiment il a vraiment besoin qu'on détourne son attention, tu vois?
Mmh mh. Ah, oui, OK, ouais. Ouais, apaisé. Mmh mh. Ouais. OK. Ouais, je comprends, ouais, ouais. Bah, justement, c'est vrai, que, peut-être que l'histoire, ça va lui permettre de se concentrer sur quelque chose et puis, heu, si toi-même, tu es apaisé et d'ailleurs, peut-être que l'histoire va t'apaiser toi-même, tu vois? Ça va, peut-être, t'aider, heu, à redescendre un petit peu en pression, et heu, parce que ça va aussi te, bah, te concentrer sur quelque chose, et peut-être que, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose à explorer, heu, dans cette direction. Heu, il va voir que toi tu es tu es pas énervé, tu es apaisé et puis tu tu as l'air concentré sur quelque chose, et peut-être que ça va ça va piquer son intérêt et qu'il va
Ouais. <chuckles>
avec de la chance, heu, détourner son attention du biberon qui qui lui manque et heu, et de se concentrer sur ce que toi tu lui racontes, heu, ça ça ça me semble être une, heu, une une option qui qui pourrait porter ses fruits. En tout cas, je j'espère.
Oui. Oui, tu as raison, et puis, en soit, bon, je prends je prends pas de grands risques à l'essayer, c'est certain.
Oui, voilà, et c'est ça hein.
Oui, oui, non, c'est ça ça ça peut être envisageable effectivement, comme tu me le conseilles, heu, au moins pour l'apaiser. Après, il faudra trouver une solution pour heu
Ouais.
pour qu'il garde son sommeil tout au long de la nuit. Ça, c'est moins ça, c'est moins évident. J'ai je ouais, c'est après, j'espère que le temps fait finira par faire son œuvre aussi et que, petit à petit, heu, bah, il va rentrer, heu, dans un dans un comment dire? Heu, un équilibre, heu, nocturne un peu plus simple, peut-être.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais, bah, je te le souhaite hein, parce que je j'entends complètement, heu, ta détresse, hein. C'est pas facile, heu, quand on manque de sommeil, heu, on manque de tout. C'est, heu, c'est c'est une des pires, heu, privations qui existent, heu, donc je te souhaite que que ça s'améliore vraiment, et heu, et que tu puisses trouver, heu, la paix, la nuit avec, heu, avec ton fils.
Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour, heu, bah, déjà ton ton écoute, heu, attentive et chaleureuse et, beh, pour tes conseils aussi que tu m'as que tu m'as prodigués, donc je voilà, merci beaucoup pour tout ça, en tout cas.
C'est avec grand plaisir.